Ờ, nói chung thì công việc của mình nó cũng, ờm, tương đối nó đi vào guồng rồi đó bạn, chữ trì chỉ trừ khi nào mà có những cái sự kiện đột xuất thôi, đó, thì mình sẽ phải, a, hơi tăng ca chút xíu, hoặc là đôi khi mình sẽ phải, a, làm thêm ở nhà một chút, nhưng mà nói chung cũng không nhiều. Mình á thì cố gắng làm sao để mình hoàn thành tốt cái công việc ở ở cái nơi làm đi, chứ, kiểu như mà, đem về nhà rồi lu bu con cái mình thấy làm việc nó cũng hổng có hiệu quả á bạn.
Quen rồi. Ừm. Đồng ý, có nghĩa là cái công việc thì chỉ ở nên cơ nên ở cơ quan thôi, còn đem về nhà nó cũng hơi, gọi là, bị xáo trộn giữa việc công và việc tư, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, nếu mà được á thì mình giải quyết hết ở cái cơ quan đi, à, mình đem về nhà cái trường hợp nào mà bất khả kháng thôi.
Rất là khó. Ừm. Ừm, hiểu. Ủa, nhưng mà bạn ơi, hồi nãy là bạn kêu là cũng có tăng ca đó, thế thì không biết là khi mà bạn tăng ca như vậy là nó có ảnh hưởng đến cái giờ đón con hông nè?
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Có luôn, đương nhiên là không thể nào không thể nào mà mình đảm đương hết, cho nên, ưm, nói thiệt với bạn á, là con mình thường xuyên nó phải đi Grab lắm bạn. Đó, mình phải đặt xe cho 2 đứa nhỏ nhà mình, đó, cho nó, ưm, chạy tới cái chỗ của mình làm, xong rồi hai đứa nó cứ ngồi ở đây nè, lê lê lết lết ở đây nè, nó chờ chừng nào mẹ làm xong đó mới chở về, nói chung thấy cũng tội lắm!
Ôi chà! <laughs> Sao? Trời! Ừm, ra là vậy, nói chung là cũng khó.
Cho nên mình hạn chế tăng ca là vậy á.
Ừm, hiểu, nói chung là cố gắng hết mức có thể, còn khi nào trường hợp như bạn nói đi, gọi là, bất khả kháng lắm thì thì thôi, mình sẽ thực hiện cái cái cái vấn đề đó. Ờ, lâu lâu mới bị. Hiểu. Ơ, thế thì khi mà ví dụ như ở nhà đó, là bạn dành thời gian cho gia đình đó, là bạn chỉ có là như bạn nói đi ha, là nấu cơm giặt giặt đồ rồi các kiểu thôi, thì không biết là, kiểu như, có cái thời gian nào bạn dành cho con để mà ngồi lại nói chuyện với con hay là cái gì hông ta?
Ừm. Đúng, đúng. Ừm, lâu lâu. Ừm, <laughs> đúng rồi, lâu lâu thôi chứ. Ừm. Ừm.